Eto parang para sa akin, ano kasi cat kasi ang ano ko own ko, so parang yung tunog nila, ah, 'pagka nag-iiba e kada mood kasi nila iba-iba yung tunog pa, so parang 'pag oo, 'di ba? Ganun din ba sa aso?
Hmm. Iba-iba 'yung tunog. Oh. Um, mi minsan lang siguro may mga ano, rare occasions na nag-iiba, kasi merong iba na pagka excited, tsaka galit, ah, medyo magkaparehas yung tunog ng tahol nila, pero 'pagka yun talagang galit na galit, yun alam mo, alam mo talaga na ano, 'di ba? Ewan ko sa pusa ba paano yung mga tunog na ginagawa nila?
Ooh. Eto kasi kapagka galit na galit siya, alam mo yung nag-hi-hiss siya, tapos 'pag di niya kilala yun aamuyin niya ng aamuyin, ta's, sshh. 'Yung ganun, sshh, na tunog nila. Tapos
Mm. Ah. Okey, okey.
kapag yung natutuwa naman sila, alam mo yung parang, gusto na lang nilang mag mag magpalit kayo ng balat ganiyan, dahil iku-kuskos niya yung ano yung balahibo niya sa'yo ganiyan, tapos
Oo. <laughs> Ah. Oo. Sweet din naman pala. <laughs>
Oo, ta's yung alam mo yung pagka dumidikit sila sa'yo, ta's naririnig mo ang lakas ng purr nila, ayon. Mm.
Mm. Hmm, 'yung parang nag-va-vibrate na ano 'no, hindi mo alam kung saan nanggagaling pero sa kanila pala. <laughs> May ibig sabihin ba yung ganon? 'Yung 'pagka gumanon sila, ano sa tingin mo yung ano yung sa tingin mong sinasabi nila sa'yo 'pagka ganon?
Oo. Correct. 'Yan, yung mga

So 'yun, ah, paano mo ba, nilil inalalal larawan 'yung relasyon niyo ng mga pusa mo, best friend ba o parang pamilya mo na sila?
Ito kasing alaga ko ngayon is, originally anak siya ng kapatid ko. Anak kasi ang tawag niya, ta's ak
Okey. Eto si mommy cat, tama ba?
Oo, si mama cat, ah.
Oo. Okey, okey.
Ano siya, parang, alam mo 'yun mawala lang siya sa paningin ko parang kinakabahan na ako kasi parang anak siya ng kapatid ko, eh, 'yun 'yung turing ng kapatid ko sa kanya, so parang tita tita-tita niya ako ganiyan, na kapag may nangyaring masama diyan na ako ang sisisihin ng kapatid ko. Tapos, napalapit na rin kasi 'yung loob ko sa kanya kasi mag-ti-three years old na rin siya, so 3 years old na namin siyang kasama ganiyan-ganiyan, 'di ba. Hanggang sa napa-vet siya, na sinuwero, na kabadong-kabado kaming lahat sa bahay ganiyan. Kaya ayun, 'yung parang paglalarawan ko sa relasyon namin is ayan tita and inaan ay tita tsaka pamangkin, oo 'yung ano sa kanya. Ikaw ba? Ah, oo nga, anak mo anak. <laughs>
Hmm. Oo. Mm. Ooh. Oo. Mm. Oo. Mm. Tita <laughs> inaana ay pamangkin pamangkin, 'yan, oo. <laughs> Ah Oo, ako ano talaga, eh, kasi ano, eh, ah, kami ni misis sa ngayon wala pa kaming plano mag-anak. So talagang, ah, focus muna 'yung atensyon namin do'n sa dalawang alaga namin ngayon and, ah, 'yun nga, so far okey naman, um, mas ang sigurong pinakadiperensiya nilang dalawa is hindi ko na pag-aaralin 'to. <laughs>
Mm. Mm. Oo, tama. <laughs>
So 'yun siguro kaya ano talagang ang trato ko sa kanila mga anak ko na rin, eh, kasi ng una kay si misis talagang mahilig mag-alaga. Ah, tapos ako naman kasi may association dun sa, ah, kila lolo't lola nga nila, ah, ako na rin 'yung nag-aalaga at nagpapaligo nung mga, ah, aso namin dun sa kabila, 'yung 2 babae naman. So 'yun ang ano, kaya, ah, doon ko, ah, napagtanto rin na parang sabi ko, "Ah, okey, ah, masaya rin mag-alaga ng aso at kung magkakaroon man tayo ng alaga," sabi ko sa kanya, eh, "ready ako." Gano'n ang ano ko sa kanya, kaya ayun. Mm. Matanong ko lang kasi sinabi mo kanina na, ah, sa ate mo talaga 'yung si mama cat, bakit nasa inyo siya ngayon?
Mm. Hmm. Oo. Wow. Oo.

Okey lang naman din. Eto, ah, medyo nagkukulit yung mga alaga ko ngayon, eh, na, ah, nagpapapansin. <laughs> Sayo ba? Ikaw ba, may alaga ka ba? Oo.
Oh. <chuckles> Eto oo, meron, may mga pusa ako pero alam mo naman ang mga pusa, kapagka, nakakain na, nakainom na, nabigay mo na lahat ng ano, entertainment sa kanila. Ayan, tahimik na sila, okey na sila. <chuckles>
Mm. Ay, oo. Ibang-iba, eh, 'no? Pagka yung pusa tsaka sa aso. Yung sa aso minsan parang ang needy, eh. Kailangan lagi mo silang hawak, kailangan lagi mo silang ano, eh, pinapansin. 'Pag pusa parang may sarili silang buhay, sige bahala ka diyan, okey ka na, parang gano'n.
Oo nga, eh. Parang sa ano, 'pag aso tsaka yung owner niya, parang, ang sweet-sweet niyo, para talaga kayong mag-nanay, mag-tatay, ganyan. Pero eto, pagka cat ang alaga mo, naku, para ka niyang kaaway.
Mm. Para ano lang ka niya, parang nagpapakain lang. Oh, ta ang tawag sayo, ah, yan ay taga-ano, yan na alipin ko.
Mm. Alipin, alipin niya. Mm. Alipin, damputin mo na ang aking ano, mga treasure sa treasure box ko, mga gano'n ba. Pakainin mo na ako, gano'n ba. <chuckles>
Oo. <chuckles> Oo. Gano'n na nga. Gano'n na gano'n na nga siguro. Oo.
Oo, dahil at dahil diyan, napag-usapan na din natin yung mga tungkol sa alaga, ayan. Ano ang pinakamasayang karanasan mo kasama ang alaga mo? Puwede mo ba akong kwentuhan tungkol dito?
Hmm. Mm. Hmm, siguro yung sakin, um, mahilig kasi akong magdagat. Mahilig kami ni misis magdagat, yan. So masayang masaya ako pagka ano si misis kasi taga-Zambales, taga doon sila. So medyo madagat yung lugar nila, ah, kaya ev sa bawat uwi namin doon sa kanila, eh, talaga naman dinadala ko 'tong, dalawang alaga ko. Ah, nakakapaglaro sila sa buhangin, talagang, yung kulang nalang ingudngod nila yung mukha nila roon sa buhangin, eh, talaga
Oh. Hmm. Mm. <laughs> Talagang tuwang-tuwa sila sa dagat ano? <chuckles>
Ano oo, talagang talagang tuwang-tuwa li tuwang-tuwa rin sila, eh. Siguro na ano lang ayaw lang nila sa tubig, pero yung buhangin talaga grabe, iba. Talagang kulang nalang gusto nila magpabaon sa buhangin, gano'ng levels. <chuckles> pa, ano yung ano, pinakamasayang karanasan mo kasama yung mga pusa mo?
Hmm. <chuckles> <laughs> Tama.